Okay, okay, beh effettivamente ha senso quello che dici, no, ehm, forse, mhmm, questo questa promozione mi permette anche di, ehm, mettermi in gioco anche un po' più spesso, no, perché effettivamente alla fine partecipiamo molto a bandi, concorsi e appunto eventi che si tengono in fiera relativi alla al tech, alla tecnologia, no, a tutti questi, ehm, q questi a questi settori in in continua evoluzione, no, e quindi, ehm, mi vien da dire che, ehm, forse è anche un po' una questione di di abitudine. Perché se prima magari presentavo il progetto solo a quelli che erano i miei colleghi della startup, che adesso ormai si tra si sta trasformando in azienda, ecco, ehm, adesso è inevitabile che poi, ehm, f fa parte diciamo di di questo di questo processo, no, di questo, ehm, di questo ambiente lavorativo, no, ehm, professionale il fatto che, ehm, poi, ehm, l'app, no, ehm, le le cose che porteremo, i servizi che porteremo alle persone, no, ehm, diciamo che aumenteranno, uhm, im immagino anche il numero di persone che poi seguiranno i nostri progetti, quindi in un modo o nell'altro.
Esatto. Certo. Mh-mh. Ce mh-mh. Sì sarà sempre in via di sviluppo, no, su tutti i fronti comunque, anche sul target.
Esatto. Esa Mh-mh. Quindi insomma devo cercare di, ehm, sistemare un po', uhm, f forse adattarmi ecco a questo tipo di ehm, di "modalità" tra virgolette di di lavoro sai perché comunque in precedenza avevo fatto dei lavori più tradizionali dove magari, ehm ho fatto ho fatto l'addetto vendita, ehm, per un'azienda che si occupa del settore di mobilio, no, nel mobilio, nella grande distribuzione organizzata e quindi, ehm, magari mi mettevo al computer, alla scrivania e facevo vedere il progetto. Però questo non mi metteva particolarmente ansia perché comunque faceva era una cosa che esatto.
Bene, bene. Del tipo? Ah, okay. Mh. Okay. Sì. Era più da te, no, cioè era una cosa, mhmm, con te e per te. Bene.
Esatto. Quindi sai magari non c'erano delle mhmm, dei progetti che avevo creato io con i miei colleghi, c'erano già delle cose pre impostate, quindi semplicemente basta
Non c'era un riflettore, no, sul tuo lavoro che doveva essere mostrato a al all'esterno.